طب خلّيني بقى هنا أوقّفك وأسألك سؤال مهم جدًا، أنت لمّا بت بتيجي تعرض شُغلك على شخصٍ ما، وأنت خلاص اكتشفت إن هو آآ، ما عندهوش أسلوب نقْد أدبي مثلًا أو إن هو نقْده مش هيضيف لك شيء هينْتَقد زي ما أنت قُلت من شوية آآ، هل اختيار الشخص نَفْسه
اتفضلي. امم. باكتب له قصة، عشان لأ مش باختار الشخص نَفْسه يعني لو شخص زي ده، هاكتب له هو قصة في موقف هو بيعمله فليه علاقة بشخصيته وأروح أقول له اقراها <laughs>
إيه؟ آه. قال يعني <laughs> تفتكر؟ هييجي يقول لك قصدك مين بالكلام الماسِخ ده؟ <laughs>
آآ شيْطانية شوية الفكرة. <laughs> أنا باكتب حاجات black شوية فال لمّا يقرا قصة زي دي بشكل black شوية آآ، فيها أبْعاد نَفْسية وبتاع آآ، بيبقى مصدوم يعني أنا عملت قبل كده الموقف ده مع حد والحد ده بيعمل تصرفات مش ناضجة، وكلنا كنا مخنوقين من يعني كُلّنا كُنّا أصحابه ومخنوقين من الموضوع ده، وإحنا مش يعني مش بنكرهه، يعني إحنا بنتمنى له الخير بس هو نفسه بي بيبقى بياخد تِجاهْنا رُِدود أفعال كلّها شَك وكلّها يعني مش مش آه فأنا آه، ف فأنا بابقى عايز أقول له طَب أنت ليه حاسس تِجاهْنا بالشُعور ده؟ يعني إحنا بنحبك وما حدش فينا بيأذيك، وإحنا آخِرْنا بنقعد مع بعض نلعب شطرنج نشرب قهوة سوا، نتكلم آآ، تحكي لي مشكلة، وهو كمان بيثق فيّا فبيحكي لي مشاكله تمام؟ ف فم فقرّرت في مرّة إن أنا أكتب قصة تمام؟ عن عادة هو بيعملها بس آآ، بشكل آآ، يعني سِرْيالي شوية تمام؟ وهو ال هو كمان فنّان هو بيلعب مزيكا فهو حسّاس شوية برضه
احكِ لي. عدم أمان، عنده إحساس بعدم الأمان بينعكس على تصرفاته. إمم. إمم. الله! إمم، ممكن يكون ده السبب ده اللي بيخلّيه دايمًا آآ، قلْقان من اللي حواليه آآ، إن هو عنده حساسية زيادة؟
فقُمت رايح إيه؟ لأ هو مشكلته إن هو traumatized شوية لأ هو traumatized شوية هو الموضوع بس حساسيّة مع traumatized فبي بي بتوْصل لشَك، وأحيانًا بي بتقلب بهستريا بان وعايزين تعملوا فيّا حاجة أنتم وكده يعني.
إمم.